Ne, warmes Abendessen gibt's dann meistens vorher oder nachher, je nachdem wie halt das Timing ist. Bei dem selbst ist dann meistens so die klassische Mischung einfach von allem, ne? So dieses Mischpack mit den Brezeln, den Sachen, den Salzstangen, diese Gott, wie sie nicht alle heißen, ne, die ganzen das knä Knabberkram in allen Formen, sagen wir mal so. Ja. Ja, ja.
Mhm. Mhm. Die ganzen Snacks. Ja, okay. Und da ist dann vermütlich vermutlich auch 'n bisschen 'ne ältere Generation dann da. Bei dir eher die Jüngeren in deinem Alter und da eher dann Vateralter. Mhm.
<chuckles> Ganz richtig, ganz richtig. Ja, richtig. Mhm. Genau, genau. <chuckles> Da sieht man den Generationenunterschied.
Okay. Ja. Und jetzt, ähm, du hast bei äh, bei euch, äh, Wizzard erwähnt. Gibt's andere Spiele, die ihr auch spielt oder ist das eigentlich das Einzige, was ihr immer spielt?
Mhm. Ja, ne, neben traditionellen Brettspielen, die wir auch ganz gerne mal ausprobiert haben, es gibt auch wir spielen auch Schach gegeneinander, das ist der Klassiker eins gegen eins, ne? Oder auch mal als Turniergestaltung, kann man auch mal machen, wenn man so 10 Leute hat. Ja, das gibt es noch, aber sonst spielen wir vor allem Videospiele.
Ach so. Mhm. Mhm. Ah, also Spieleabend ist jetzt nicht nur Spieleabend im regulären Sinne. Wir treffen uns für Brettspiele, sondern wirklich Videospiele. Okay, mhm. Und was gibt's da dann?
Mhm. Ja, genau, genau. Äh, was da in den letzten Monaten rauskam, war natürlich Elden Ring Neightreign, was als Multiplayer äh, Auslegung der Souls Formel ist, was wahrscheinlich niemandem irgendwas sagt, der mit dem Thema nicht vertraut ist.
<chuckles> Ja, vermutlich. <chuckles> Müsstest du jetzt bisschen erklären? Okay, gut. Aha.
Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Okay, ne, ich kann's auch erklären, doch, doch. Äh, das ist, äh okay, also Souls-Spiele begannen mit Demon's Souls im Jahre 2012 und es sind ach, ich muss wieder Fachbegriff nennen, es sind Third Person Action RPGs. Was da heißt also man sieht in der 3. Person hat man seinen Charakter, da ist es meistens so ein Fantasy Setting, ne? Also, man spielt so eine meistens so 'n Ritter mit Schwert und Schild und der schlägt sich dann durch verschiedene Gebiete und bekämpft dort, äh, Monster und Dämonen und wird dadurch stärker und es sch ist ein Spiel, das relativ stark auf Erkundung ausgelegt ist und dann auf
Ja. Mhm. Mhm.
mit je weiter die Serie fortgeschritten ist, auf relativ, äh, cinematografische Bosskämpfe. <snorts> Also quasi Epic-Fantasy könnte man sagen, ja.
Mhm. Okay. Mhm. So 'n bisschen so, als würde man bei Herr der Ringe mitspielen oder so und da den Kampf ziehen.